Eh, esatto, esatto.
Ti dimentichi. Mh. E questo te lo segnala.
Esatto. Ehm, e poi ti dice guarda Esatto. Uhm, dice: "Questo è il totale di quello che spendi. Quanto vorresti risparmiare?"
Ah! Mamma mia, e ti ve e lì ti viene un infarto. <chuckles>
Eh. <chuckles> Eh, te ne viene più di 1 secondo me. <chuckles> Più di 1.
Sì. Perché questo questa cosa qui, cer io ho cercato di farla manualmente e infatti ho trova ho scovato 2, 3 cose che non mi tornavano, ed era una una cosa che aveva attivato mio figlio con la mia carta di credito, che erano una roba di giochi online, che poi no non aveva disattivato. Porca la miseria ladra. E allora sì. Mhmm, coi co' lui sì quell'attimino. Ehm, e poi no, vabbè, uhm, lui m'aveva detto che la aveva disattivata, evidentemente non la ha si era dimenticato pure lui. Però tro ho trovato un uhm, <smacks lips> come si chiama? Un servizio di assistenza clienti. Questi eran della Apple Pay, ma bravissimi, veramente bravi. Una signora adorabile che m'ha detto "Eh, guardi" eh, sì, sì, proprio direttamente loro, perché online non si vedeva 'sta cosa, no, e allora lei m'ha detto: "Guardi è collegato all'ID di" e m'ha detto nome e cognome. Io: "È mio figlio, che disgrazia" Co vece là. <laughs>
Mh-mh. Mh-mh. Ah. Ah. <chuckles> Classico. <chuckles> No. Ti sei arrabbiato con lui. <chuckles> Mh-mh, sì. Ah-ah. Okay, okay. Ah, okay. Mh-mh. Ah-ah. Mh. Ah-ah. Chiaro. Vai dalla Apple. Mh-mh. Sì, sì. Mh-mh. Ah, vedi ve Sì, sì, sì. <laughs>
Ho cominciato a urlare. Li faccio: "Mi scusi, eh, v" "Ma no, no, si figuri. Sono sono abituato." no <chuckles>
<chuckles> <chuckles> <chuckles> No, ha detto: "Sò abitua" <laughs> Che ridere, quindi magari non era la prima volta. <chuckles>
Eh, sì, hai voglia. Eh, sì. No, ma infatti gli ho detto: "Beh, meno male che non era una cifra esagerata, no?" Però che cavolo, era comunque una roba mensile. Di una cosa di cui non usufruisci neanche. Allora ti dici: "Ma vaffa n' bagno, no?" Che dici: "Ma no, cioè." <sniffs> Perché un conto è Netflix che lo guardano. Un conto è è Prime, che anche ne somma lo usiamo. <sniffs> Però capito, le altre robe così random, eh. Dico: "Compratelo na vo 1 volta, poi ricordatevi se che se c'è da flaggare qualcosa, <chuckles> u flaggate niente. Se no, vi flag vi flaggo io a vo <chuckles> a ceffoni." <chuckles> Questa è la mia educazione finanziaria, vedi. <laughs> Ah, sì, speria
Eh, sì, sì. <chuckles> No, ma infatti eh Eh. Sì, sì, sì. Esatto. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Certo. Sì. <chuckles> Esa <chuckles> Esa <chuckles> <chuckles> efficace dai. Io penso sia mi hai dato anche qualche qualche spunto, ti dico la verità.
Ma guarda, non lo so. Comunque no, ce n'era una una anche da noi, che f ti permetteva sì, di e n di di mettere via da dis dei soldi realtà. Di dire: "Ah, tò, oggi ne metto via 1 €." Metti che non ho bevuto il caffè non ho bevuto il caffè No, no, ma c'è da qualche parte, adesso non mi ricordo come si chiam
Mh-mh. Mh-mh. Ah, da parte? Eh, vedi questo sarebbe utile. Questo sarebbe utile. Eh, dai, se se, mhmm, se ti ricordi fammi sapere il nome così <chuckles>
Dai. <chuckles> Va ben <chuckles> No, grazie a te. Ciao, ciao.
Grazie mille. Ciao, ciao, a presto. Ciao.